Ciao, mi piacerebbe chiederti di raccontarmi di un viaggio che ti ha cambiato la vita.
Ah, caspita che bella domanda. Allora, <chuckles> ehm, devo dirti la verità, io sono appassionatissimo di viaggi da sempre ed è proprio il viaggio come come concetto, e come idea, e come metodo di vita che mi ha proprio cambiato la vita, radicalmente. Nel senso che, ehm, ho fatto il mio primissimo viaggio quando avevo 14 anni con mia mamma, che sono andato a Parigi per qualche giorno, pochi giorni in realtà, erano 4, 5 giorni se non ricordo male, però questa cosa mi ha proprio proiettato in un mondo che è stato, mhmm, una cosa folgorante, ecco. <chuckles> Dall'epoca e non non sono poi più proprio riuscito a fermarmi. Ho poi atteso di avere chiaramente, ehm, l'età per per poter cominciare a viaggiare e e dall'epoca ho cominciato con con le capitali europee, 1 per volta le ho viste praticamente tutte, me ne mancano pochissime. E quindi <chuckles> sì assolutamente. Viaggi che prevalentemente ho sempre fatto da solo, ehm, per scelta, <clicks tongue> non non per altri motivi, anche perché secondo me, nonostante sia sempre stato fidanzato, poi sposato, insomma ho sempre avuto relazioni nel corso del del tempo, però questo questo aspetto qua l'ho sempre vissuto in maniera, come posso dire, molto molto privata, no, molto intima, sì, esatto. È stata una cosa non facile, non è, mhmm, semplicissimo da da da affrontare questo questo tema, sempre quando si hanno delle relazioni. Però, mhmm, eh <chuckles>
<chuckles> Mh. Okay, okay. Okay. Mh-mh Uh, wow. Mh-mh. Oh, wow, questo è bellissimo. Mh-mh. Okay. Personale, okay. Mh-mh. Certo, immagino perché comunque, mhmm, magari, mhmm, le motivazioni che ti spingono a farlo sono totalmente personali, però magari la persona che ti è accanto tende magari a non comprenderle, no, e magari vederlo un po' come un rifiuto nei loro confronti.
Esatto. Esatto.